Oi, eh, tô aqui hoje pra desabafar com você sobre um assunto relativo ao meu filho, né. E queria a sua opinião, queria seus conselhos, talvez. Será que você consegue me ajudar?
Claro, me conta. Sim, sim. Sou todo ouvidos, pode me falar.
Então, hã Vou começar contando um pouquinho do do que a gente vi tinha no Brasil, né, e e agora a nossa realidade aqui nos Estados Unidos, né? Bom, ah, meu filho sempre estudou em escola particular no Brasil, né. Ah, nós somos católicos, mas não em em escola reli ah, religiosa, né.
Uhum. Uhum.
Boas escolas, a gente morava num bom bairro, enfim. Sempre tive uma educação assim, eh meus pais sempre, ah, me me passaram muitos valores, meu marido também. E o que que acontece? Eh, e isso a gente passou pra ele, né. Eh, eu fico muito feliz quando alguém fala que meu filho é muito educado e isso me deixa, assim, muito feliz, porque é o que eu sem sim, de dever cumprido, porque é o que é o que eu falo: "A gente pode não te deixar rico, mas se você tiver educação, ah, né, berço, você qualquer porta se abre pra você, né? Isso é muito importante". E o que que acontece? Nós nos mudamos aqui para os Estados Unidos, hã, faz dois anos, né. Ele começou ele cursou o último ano do middle school e agora ele tá no high school.
Certo. Uhum. A satisfação, né, de dever cumprido, digamos assim. Exato.
Nós moramos num numa cidade muito boa, eh
Entendi.
Muito bacana, eh, ele estuda na escola que tem o programa militar que ele quer seguir, enfim. Só que, o que que acontece? Os primeiros amigos que ele fez aqui, hã, que vieram do middle e que estão na high school com ele, ah, como eu posso dizer isso sem soar muito preconceituosa? Mas são de uma são de uma classe social mais baixa, apesar de de serem meninos muito bacanas, de serem gente boa assim, né, de serem meninos simples, mas, assim, de bons princípios, né, eh, eles, hã...
Uhum. Ah, legal. Uhum. Os pais são, digamos assim, de uma classe mais trabalhadora, mais mão na massa do que, assim, uma classe mais intelectual ou empresarial, coisa assim?
Escutam, por exemplo É, eu acho que é assim, hã, os pais vieram pra cá, eh, é que eu tô tentando não soar preconceituosa, eu não gosto disso, sabe, eu tô tentando explicar aí da forma como eu penso. São, são brasileiros, o meu filho en engraçado el
Eles são brasileiros? É, a gente tem não, eu eu te entendo, você pode ficar à vontade pra falar do jeito que você quiser. A gente infe assim, felizmente, infelizmente, não sei, é uma coisa que a gente tem no Brasil, eh, a gente tem uma separação um pouco diferente, não é nem separação em termos de de, eh, pejorativos, não, mas é é diferente como a nossa sociedade, digamos assim, se porta, então, eu entendo, eh, eu entendo que você está tendo dificuldade pra falar, fica à vontade de falar o que vier à cabeça.
É. Não, não, mas é que é que eu eu acho eu não gosto de ser preconceituosa com nada, né, eu eu eu procuro não julgar ninguém, né, cada um tem sua história, cada um tem seu corre e quem sou eu, né, pra pra julgar? Mas, enfim, então eu eu eu vou eu vou classificar assim: eu vim pra cá por um objetivo claro, que é o futuro dele e, hã, essas crianças todas, né, essas famílias todas vieram, porque elas tinham uma vida ruim no Brasil e queriam tentar algo melhor aqui. Eu acho que eu posso classificar assim.
Não, exa Uhum.
E foram as primeiras amizades que ele fez, né? Ah, ele ele esto ele es estuda numa escola pública, a escola pública aqui é melhor do que a escola particular. Eh, e e existem assim. Ah, uma mistura muito grande, né, do do filho do do da pessoa que trabalha no banco, do dono de empresa, com o filho do limpador de piscina. Isso é normal e eu não acho isso ruim. Eu acho que ele tem que, hã hã, enxergar a vida como ela é.
É, não, é bom esse contato e entre várias pessoas de diferentes origens, pode ser bom, eh eh eh, sim, em em contraponto, por exemplo, no Brasil, você falou provavelmente ele estudava num num colégio mais elitista com pessoas muito parecidas com ele, que na adversidade a gente acaba
É bom, é bom. Exato, exa Que fi que fica na bolhinha, né, que fica na bolha.
Uhum.
Né, e o que que acontece aqui, né? Ah, essa essa mistura é ok. Eu eu co eu acho ótimo, mas a questão de valores aqui, né, a a a q a questão da educação e dos valores, que eu acho que é um pouco conflitante e, hã Briga com o que a gente acredita, né, com o que a gente passa, eh eh, pra ele. Infelizmente, meu filho tem pouquíssimos amigos americanos, pouquíssimos. Hã, e até é uma dificuldade que ele tem, porque, por exemplo, ele não é fluente com 2 anos de in de de Estados Unidos em inglês, porque ele convive com muito brasileiro e com muito hispano.
Uhum. Tá. Hum, entendi.
Mas, por exemplo, ele vem Eh, por exemplo, o funk brasileiro, o funk pornográfico, ele é proibido aqui em casa, e é a música que eles escutam hã?
Que bom, boa decisão. Boa decisão.
É, n n não tem todo lugar, mas, assim, é um negócio que, eh eh, ele vira ele viralizou de uma forma aqui, eh eh eh, que eu eu não consigo entender, assim, por exemplo, as meninas que gostam desse tipo de música, sendo que as mu as a a música bota elas numa posição
Devia ser proibido em todo lugar. <chuckles> Eh, objetificada, né?
Assim Nossa, é o é o eu não consigo entender, mas, enfim então, qual que é a qual que é meu qual que é a minha luta, né, eh, diária com relação a isso, né, valor e educação? É mostrar pra ele que, assim eh, porque ele às vezes, eu acho que ele acha normal isso e eu falo: "Não, não é normal, não é normal isso, não é normal alguém cantar uma música assim, né, fazendo apologia a coisas horríveis", né, eh, nem sei se eu posso falar nesse nosso bate-papo, mas, enfim
Uhum. É, não, eu imagino, eu imagino.
Então eu li eu luto diariamente com isso, sabe? Educação que eu dei pra ele que é o que eu que eu sempre falo pra ele, né: "V isso te abre portas aonde quer que você esteja, né, você saber conversar com alguém, você se posicionar, você ser uma pessoa culta", eh en e e não tô nem falando de dinheiro, né, e e esses valores mais, hã, perdidos, vamos dizer assim, sabe? Que é uma coisa que é muito forte aqui nos Estados Unidos.
Uhum. Tá, tem será eu eu, assim, eu acho que você está completamente certa, eh, de ficar com o receio, né, de de ter esses valores um pouco desvirtuados por conta é do contato, talvez com pessoas que, assim, eh, divergem demais. Eh, então eu acho que a ori a sua orientação é a principal coisa para tentar corrigir, eh, isso. Eh, vai ser difícil, né, dele achar novos amigos, é um meio que ele tá, mas assim, por outro lado, não sei se poderia buscar atividades extracurriculares para ele, eh, que envolvessem talvez pessoas mais parecidas com vocês. Você já pensou em alguma atividade, não sei, uma
Que que você acha? Uhum. É, sim, ele ele faz, por exemplo, o futebol, hã, eh, o soccer, né. Ele faz o soccer, tem bastante americano e tal, mas é impressionante, assim, que, eh, eu não sei se ele ele está na zona de conforto dele por conta da língua. Então, ele se ele ele ele a proximidade dela dele é com esses meninos, e eu já conheci alguns pais. São pessoas extremamente trabalhadoras, eh, estão lutando pelos objetivos deles e s enfim, eu eu a eu acho isso eu valorizo muito isso sabe, porque
Uhum. Sim, eu entendo, mas não há muita afinidade em termos de visão.
É, não tem afinidade, né. Não tem afinidade, são pessoas que, eh, tem outros valores, né. É é engraçado, são pessoas, é é é um choque cultural, assim, muito curioso, porque tem pessoas que são extremamente religiosas, né. Vão a culto, vão à igreja, mas ouvem uma música que é completamente
É, não, é contraditório com com esse valor de religiosos, né.
Ah. <exhales> É. É exato, entendeu, eu até falei eu eu até falei outro dia para meu filho: "Olha" O dia que você encontrar uma pessoa bacana, né, pra você namorar pra você, eh eh, casar, enfim, como é que você vai, eh, o o que você ouve, né, quando você tá com os meninos, assim, eu fico preocupada em e d em ele achar que o que eles cantam é a forma como se deve se tratar uma pessoa, entendeu, uma mulher, enfim, você tá me entendendo?
Não, tô entendendo e você tá completamente
É um tema tão delicado que eu, às vezes, eu eu fico até receosa de, sei lá, de ser preconceituosa mesmo, sabe?
Eu eu acho que não não, porque essas músicas realmente, <chuckles> enfim, eh, porque dentro da liberdade de expressão, algumas coisas têm que ser toleradas, né, infelizmente, eh eh, e, enfim, a liberdade de expressão ganha, mas o é importante que você o oriente e n n não sei, talvez, com voltando à parte da de uma atividade extracurricular, porque me veio à cabeça. Eh, é um grupo muito tradicional nos Estados Unidos pra crianças e adolescentes, chamado Boy Scouts, que são os escoteiros e eu acho que eles passam valores bem tradicionais, e ao mesmo tempo é muito provável que a maior parte, se não todos os integrantes sejam americanos e ajudaria também na parte do inglês e tiraria ele da zona de conforto.
Uhum. Sim, os escoteiros. Aham. Isso é muito legal, muito legal, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Isso é olha, você me deu uma uma dica de ouro, assim, é verdade, eu vou eu eu tinha esquecido disso, principalmente eu não tô nem falando de val, né, de ser moralista, nada disso, nada disso. É só é só vi conviver na normalidade possível, né.
E é legal e é uma atiti atividade. Aham, não, eu entendo. Sim, e e esse grupo, eh, assim, eles eles aprendem diversas coisas e e da e eles passam a dar valor ao grupo, enfim, eles passam realmente princípios muito bons e e as pessoas aprendem, eh, coisas para o dia a dia, enfim, e e de sobrevivência. Você falou que tem e e tem a ver com a com com o meio militar também, é como se fosse aí uma introdução a a disciplina. Enfim, eu acho que seria uma boa opção de você propor isso pra ele, e eu acho que, eh, dentro do perfil dele, ele ia gostar.
Uhum. Legal. Muito legal, muito legal. Olha, primeiro, obrigada por você ter me escutado aí, você ter me entendido e dica de ouro, valeu muito, viu muito obrigada.
Uhum. De nada, que isso. Foi um prazer falar com você.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.